Ma volevo chiederti, ma secondo te, quali vole quali valori, insomma, dovrebbe avere un <smacks lips> o comunque, unire un quartiere?
Mah, allora io sono cresciuto negli anni '90 quindi diciamo gli anni '90 il d fine anni '80, diciamo che c'era ancora un po' quell'idea del quartiere unito, ehm, soprattutto in una comunque, in un contesto storico, okay, anche dato un po' dalla povertà, perché io comunque venendo da una regione abbastanza povera
Mh. Sì. Mh-mh.
diciamo che, lo stare insieme come quartiere faceva un po' da blocco, no, uhm, quando c'era un problema, magari quando qualcuno aveva, uhm, una disgrazia o magari, uhm, aveva necessità magari di un bisogno, di un piacere no
Okay. Di un aiuto, mh, okay.
quindi sostanzialmente si era si creava quel senso di solidarietà che creava anche un senso di sicurezza. Perché comunque anche, ehm, questo caso era un quartiere, comunque, abbastanza malfamato, nel senso che comunque c'erano degli individui, diciamo poco raccomandabili. Però, diciamo che nel quartiere stesso, ehm, c'era un po' questo rispetto reciproco, no, cioè nel senso, anche se c'era magari la persona poco raccomandabile, tra virgolette, funzionava da "guardia", okay, per magari i ragazzi che abitavano nel quartiere, che magari a loro volta, tenevano lontano dai guai o comunque da determinate situazione i ragazzi più piccoli. Mentre, molto spesso ora si sente il coinvolgimento, quindi l'opposto, no, uhm
Mh. Sì. Mh. Eh. Ho capito. Sì, sì.
Quindi diciamo che essendo cresciuto comunque con questo tipo di situazione no, un po' questo insegnamento, questo background, diciamo che per me, ehm, importante e sicuramente non è un valore non negoziabile; questo lo rivedo adesso comunque nel mio condominio no, ehm, che comunque c'è un po' quel senso di unione no, magari, ehm
Sì. Mh.
mi capita, mhmm io per esempio abito un condominio dove ci sono, uhm, diversi anziani e mi capita, no, che magari chiedono il piacere per andarmi a comprare il pane, poi andiamo a prendere la medicina, e a loro volta magari, ehm, cercano di restituirti il favore, ehm, magari non lo so, tenendoti i bambini, o magari facendo la guardia a casa quando vai vacanza, no?
Okay. Certo, cer Uh. Come, ehm quando sei fuori, certo, okay.
Quindi diciamo, questi valori, no, di unione, di senso di famiglia e di appartenenza per me sono valori non negoziabili, cioè devono essere dei valori che devono esserci un po' in tutti i quartieri, e nel momento in cui vengono a mancare
Ti seguo, mh. Mh-mh.
se manca un po' tutto la sensazione pratica no, cioè tutta la praticità poi, ehm, di quello un po' che siamo anche, perché alla fine siamo animali sociali no, noi a livello proprio evolutivo abbiamo basato la nostra sopravvivenza sugli altri no, ci siamo ehm, riuniti in branco, proprio per questo motivo qua, no. Quindi per me è un po'
Cer sì. Come no. Volevo chiederti una cosa invece di mhmm, a proprio a live vabbè, a livello di di condominio va mi uhm, ho capito il la l l l la posizione; però a livello di di di quartiere, ehm, ne n mhmm, c'hai un esempio pratico da da raccontare, dove, mhmm, diciamo appunto quest questa questa unione, questo, ehm, com come la vogliamo chiamare, insomma, si è manifestata, uhm, praticamente?
Allora, posso fare diversi esempi pratici a riguardo; uhm, abitando in un quartiere che comunque economicamente era quel che era, diciamo che la maggior parte delle famiglie, uhm, aveva comunque la necessità di mandare sia il papà e sia la mamma a lavorare.
Ah, okay. Sì. Ho capito, okay.
E quindi ovviamente poi anche considerati i tempi, no, che tutte le famiglie facevano 3, 4, 5 figli, rispetto ai tempi di adesso, c'era un po' la necessità, no, del, uhm, avere qualcuno che badasse effettivamente a questi bambini, no, perché comunque quando lavori
Sì. Ho capito, cer
e non avendo magari la disponibilità economica di assumere un diciamo magari u e esatto, magari fare un'attività ricreativa no, che potrebbe essere una scuola calcio, ehm, uno sport o qualsiasi altra tipo di attività no, che può coinvolgere un bambino, ci si ritrovava a giocare in piazza, però effettivamente in piazza può succedere un po' di tutto no. Uhm
Una babysitter, quello che certo. Mh. Sì. Eh carri, lì per strada, ovvio. <chuckles>
Sì, anche che considerando che erano gli anni '80, '90 non è che c'era il controllo d'adesso che c'è una telecamera a ogni angolo della città.
Chiaro, chiaro, chiaro. Uhm, ni
Ehm, e quindi magari c'era questo senso pratico, no, non ci si chiedeva nemmeno di farlo; ad esempio il lunedì, faccio un esempio no, mia madre non lavorava. Quindi lunedì mia madre era fuori a balcone a guardare i bambini che giocavano. Il martedì la famiglia di fronte, la magari la moglie e il padre, erano fuori mentre si fumavano una sigaretta, magari facevano le proprie faccende, avevano i balconi aperti, ogni tanto uscivano e andavano a controllare.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Sì. Okay, okay, un controllo di diretto visivo, insomma su su cosa a succedeva lì sotto.
Esatto, praticamente diciamo che tutti facevano da babysitter a tutti, questo è l'esempio diciamo più pratico che mi vene in testa. L'altro invece per quanto riguarda l'unione, era durante le feste, perché durante le feste, proprio perché ci si univa durante le difficoltà, durante l'anno, diciamo che si creava un po' quel senso di appartenenza, no, quel senso di famiglia. Quindi magari durante le feste si organizzavano proprio su come gestirle le feste. Per esempio magari un palazzo faceva i dolci per tutti quanti, ehm, un palazzo sì, sì, noi diciamo n nel nel mio territorio c'è stata un po' questa cultura della condivisione, no; ehm, quindi magari, uhm, durante le feste, ehm, magari un palazzo si occupava dei bambini durante le preparazioni, ehm
Okay. Sì? Ah-eh. Mh-mh. Mh. Ah, addirittura? Dai. Mh, ah. Sì, sì. Ah, okay. Dai. Mh-mh, ho capi
quindi diciamo che durante l'anno quelli che erano i problemi, creava poi il senso di un unione durante, ehm, durante le festività. Oppure magari per quanto riguarda le scorte invernali, perché ad esempio, uhm, mia nonna era conosciuta per la sua salsa, mhmm, diciamo per come faceva la salsa di pomodoro. Quindi
Certo. Ti seguo. Mh. Eh, okay. Come la fa lei, non la faceva nessuno insomma, dicia
No vabbè, ma è proprio cioè tutto il quartiere, tanto che quando quando è arrivata diciamo ad avere un'età in cui non diciamo fisicamente non riusciva più, ehm, sono arrivati anche a proporli, no, "Ti paghiamo per farla".
Eh-eh. Sì. Eh. <chuckles> Sì, <chuckles> ho capito.
Ehm, diciamo vabè lei comu
Vendici vendici la ricetta. Com'è? <chuckles>
Esatto, è stato un vendici la ricetta capito. Se può aiutare per farti fare la salsa, ti paghiamo per farla, così almeno ha c'è la motivazione, no, pratica del: "Ti diamo i soldi, così puoi leggerti un po' la vita". E, uhm, ho questo ricordo da bambino dove, mia nonna per l'appunto, uhm, essendo f molto famosa per la sua salsa, uhm, la gente del quartiere li portava questi sacchi di pomodoro e lei nel calderone, diciamo, metteva tutti questi pomodori, poi con la sua ricetta, spezie eccetera, e faceva la salsa un po' per tutti no?
Ho capi Certo. Ah-ah. Sì. N Dai, ho capito, cer
E però durante l'anno, quando aveva bisogno magari della frutta, aveva bisogno magari dell'elettricista, uhm, magari aveva bisogno dell'idraulico, n non pagava.
Ah, chiaro, chiaro, ho capito è è una sorta di baratto vabbè ho capito.
Perché c'era queste cosa s c'era questa cosa del ricambiarsi a vicenda, e quindi secondo me è un valore molto importante.
Ah, okay. E senti, ehm, mhmm, quali quali limiti riconosci a questo a questa modalità?
Mah, allora, più che limiti diciamo che al momento la società si è evoluta un po' troppo velocemente per replicarli. Nel senso che anche a livello di valori, sono cambiati totalmente no. Uhm, mi basti pensare al Covid. Il Covid di per sé ha portato ulteriormente, insieme ai social, a un po' a distaccarsi a esse diciamo allontanarsi l'uno con l'altro. Poi comunque con erano era una vita diversa no, cioè era una vita lenta, era una vita di qualità, da un punto di vista emotivo e personale, poi magari mancava tutto il resto, eh.
Mh. Sì. Okay. Certo, indubbiamen Sì, okay.
Però si viveva. E i adesso vece si dà più senso al materiale no, ai soldi, alla festa, alla macchina, no. Proprio ehm.
Sì, divertimento, cosa vabbè ho capi ho capito il che son cambiati sicuramente, certo. Ehm, e invece hai notato magari s mhmm, sempre all'interno de de d di di insomma, situazione quartiere se c'era una divisione dei compiti, tipo magari quello che si o si occupava di tenere in ordine, che ne so, pulire dove non passavano quelli della della de della nettezza urbana, oppure che ne so, ehm, <smacks lips> qualcuno che magari andava a fare la spesa per qu l qualcun altro, insomma questo tipo di, mhmm, ne d di aiuti, erano frequenti?
Sì, come ho detto prima, c'era proprio questa suddivisione dei compiti no. Però non era delineata. Cioè, chi si trovava libero faceva, magari, ehm, perché comunque nel mio quartiere per esempio c'era un convento di suore. E, uhm, diciamo che comunque queste suore, a loro volta avevano un po' questo compito di, magari aiutare le famiglie meno agiate, magari li anziani che magari non avevano famiglia eccetera. Però proprio perché c'era questo senso comune no, eravamo tutti una famiglia, quindi a sua volta anche le suore facevano parte della famiglia, no?
Mh. Okay. Ah-ah. Mh. Sì. Chiaro. Certo, non era un corpo estraneo, perché appunto s primo, perché davano aiuto anche appunto, chi ne aveva bisogno. E invece i s i come venivano okay, ho capito. Le le suore danno un aiuto. Invece le suore come venivano coinvolte, ti ricordi? Se insomma, ehm, venivano coinvolte insomma, da da, mhmm, al contrario, no? Come diciamo come, mhmm, essere aiutate in qualcosa.
Beh sì, perché comunque, mhmm, alla fine le suore, diciamo un po' conosciute per la diciamo per essere severe no, non voglio fare lo stereotipo, no. Però, ecco, magari si cercava di coinvolgerle un po' meno perché c'era un po' quella paura della suora.
Sì, <chuckles> okay. <chuckles> Un po' di timore reverenziale, dai chiamiamolo così. Ah-ah.
Esatto a anche perché ai tempi quando andavi al convento delle suore, ehm, ero un dolori, no? Quindi <chuckles>
<chuckles> Okay.
C'era un po' di questo di questa paura: "Oh Dio, la suora".
Sì. <chuckles>
Però a loro volta capitava che chiedessero magari una mano, no? Ehm, magari io ricordo che c'è stato un un episodio in particolare, ehm, diciamo che c'è una festa in particolare che si fa per un una Madonna
Sì. Ah-ah. Sì.
una delle tante, perché poi ce ne sono tante, beh io, ehm, diciamo sono ale diciamo sono ateo, quindi, ehm, <chuckles> personalmente non ti saprei nemmeno dire quale quale Madonna fosse.
<chuckles> Uh Gesù Gesù è uno, le Madonne son tante dai, dicia diciamola così, okay?
Esatto, quindi, ehm, e c'è questa festa ricorrente dove si fa questo grande falò. Viene chiamata l'Immacolata questa festa e, mhmm, diciamo che ai tempi nei quartieri, c'era un po' questa competizione tra quartieri nel creare il falò più grande.
Okay. Sì. Sì. Ah, ho capito. Sì, sì.
Però questa cosa
Mh.
era anche una sfida a livello proprio religioso.
Sì, ehm, c'é anche quel componente. <chuckles>
Quindi c'era proprio questa guerriglia in questo periodo tra conventi, monasteri della mia città, no?
Dai. <chuckles> Ho capito. <chuckles>
E quindi in maniera indiretta quando arrivava il periodo e uscivano le suore dicevano: "Beh, che si fa per l'Immacolata? Che si fa? Come vi siete organizzati? Però occhio, ehm, il fuoco deve essere non troppo alto, ehm". Ti ca ti dicevano non troppo alto eh, però con la mano poi ti gesticolavano facendo, capito: "Deve essere immenso". Ehm
Eh, ho capito. Bello e grosso. <chuckles> Eh, okay. Più alto, più alto, <laughs> ho capito, ho capito, ho capito. <chuckles>
Diciamo che c'era un po' questo durante le festività.
<chuckles> S e e hai notato, non so se se c'era ce n'erano già Non so, se arrivava qualcuno che non era del quartiere insomma, qualcuno nuovo e magari era un immigrato, ehm, notavi, ehm, che ci fosse subito solidarietà o era qualcosa che magari arrivava poi col tempo?
Allora, inizialmente diciamo
Eh.
veniva preso con parole non replicabili, okay?
<laughs> Capito.
C'era un po' di distanza, diciamo
<laughs> Sì, diciamo così.
non sono diciamo, non è possibile replicare, però allo stesso tempo
Okay. <chuckles>
queste parole non replicabili diventavano parole dolci, nel senso che, nel momento in cui questa persona comunque mostrava un minimo di senso di appartenenza, che comunque era una persona diciamo, ehm, coinvolta nella comunità, no, cioè una persona per bene, no, perché molte volte si ha questa distanza culturale proprio perché se non si possono ripetere le parole che ho sentito da bambino, ehm, cambiava tutto l'approccio. Cioè, nel senso, si perdeva un po' il il colore, la cultura sì non non interessava più nessuno cioè, ehm, ovviamente veni veniva sempre definito un po' con epiteti un po' particolari il suo nome però, ehm, diciamo che veniva coinvolto.
Mh. Sì, sì. <chuckles> <chuckles> La diffidenza insomma che beh. Mh. Mh. <chuckles> Sì, ma ma questa cosa tu ma questa cosa tu hai notato se era specifica per quelli smaccatamente stranieri, o anche semplicemente s che se che se uno arrivava da da un'altra città o da un altro da un'altra regione?
No, no, tutto ciò che era diverso dal quartiere.
Ah, dal quartiere addirittura? <chuckles>
Era proprio, capito un un nucleo a sé, capito, quindi magari, ehm, nel mio quartiere magari le persone al nord venivano definite in una maniera e in un altro quartiere in un altra. Cioè nel senso, un qualcosa di incredibile ai tempi. Però nel momento in cui si dimostravano, capito, ehm, coinvolti nei valori del quartiere allora tut erano tutti di famiglia, cioè poi lì non non contava più nulla.
Okay. Okay, sì. <chuckles> Ho capito. Okay. Ti seguo dai. Ho capito. Senti, ti <chuckles> ti ringrazio, di avermi dato appunto questo spaccato del, mhmm, del della tua infanzia insomma, mi par capire. Appunto, ehm, il modo in cui, mhmm, il quartiere si si approcciava insomma, a queste cose, a queste forme di solidarietà e e quant'altro. Grazie davvero.
È stato un piacere, è stato bello condividere questo, diciamo ricordo dell'infanzia da bambino, mi hai fatto un po' rivivere quelli che erano i valori di un tempo, quindi ti ringrazio ancora